Syempre sa akin ano yun, napaka napaka-fulfilling nun para sa akin kasi yung mga kabataan natin nag aaral tayo parang ang mga teacher natin noon hindi mataas ang grades mo kapag hindi ka paborito, 'di ba? <chuckles> 'Di ba? Oo, 'pagka hindi ka natu nauutusan palagi ni teacher bala mababa yung marka mo. Kahit mag-aral ka na mag-aral. <laughs>
Mm. <laughs> Totoo merong favoritism talaga dati. <laughs> Totoo. Mm, may mga ganun po pala talaga, 'no?
Oo, ang labanan dun talaga kapagka paborito ka ni teacher, na experience mo ba yun?
oo.